Nggask soalnya keluarga nyonya tuh kan, eee, anaknya tuh Maksudnya gini loh, nyonya aja dari 7 bersaudara, ya kan, mhm, terus, eee, yang lain tuh ada yang 3, ada yang 4, gitu kan, jadi kan disitu kan ada dong sedikit perasaan kurang macho gitu kan, <laughs> heeh, jadi kan ini kan berarti teruji dan terbukti dong ke-macho-an gue, asik.
Oh keluarganya banyak ya. <laughs> Iya bener, bener bener. <chuckles>
Gitulah tapi ya nggak nggak boleh akhirnya sampai baby shower itu ampe benar benar kam eee, di diumumkan, eee, kami beritakan tuh, ini anak laki-laki yang insyaallah sehat nah kayak gitu, makanya mmm, mhm.
Mhm. Eee, luar biasa itu pasti pada terharu banget ya Kak?
Mmm, terharu, bukan terharu tapi kesel campur terharu gitu maksudnya, "Kok nggak bilang," "Kok, eh, waktu itu kamu kok makan ini kadang begini-begini." Ah, itu kan, mhm. Betul, betul betul betul, mhm, mhm mhm, tapi ya itulah gitulah, eee, ya, eee, ada ada campurannya ya, ada campurannya senangnya juga ada gitu kan, surprise-nya ada tapi disitu yang sebelum lahir itu, otak kami berkecamuk karena pasti ada perubahan loh dalam dalam kehidupan, dalam kehidupan kami, bener, pastinya.
<laughs> Oh, malah jadi ada stigma-stigma yang harusnya, pamali gitu ya Kak. Iya sih, bener, nah rutinitas berarti kan berubah juga itu Kak?
Uh, jelas, jelas. Uh, itu sih repot banget, nggak kayak gini, nggak usah nggak usah yang dulu, skala prioritas saja bergeser.
<chuckles> Mhm. Oh bener bener.
Skala prioritas aja bergeser, gitu. Jadi, tidak ada apa bahasanya me time jadi we time, gitu kan, mmm, ais. <chuckles>
Bener sih. Wis. <chuckles> Nah setelah nih Kak, bener-bener tadi udah kamar berubah, terus skala prioritas berubah, ada juga gak sih Kak, keputusan penting yang misalkan yang Kakak, ambil karena perubahan kayak gitu juga Kak, karena kondisinya berubah terus Kakak, ambil akhirnya harus ambil keputusan penting dan dijalanin gitu sekarang.

Eee, lebih ke realitas, ya, mungkin, ya. Semenjak punya aku junior. <chuckles> Nah.
Oke. <laughs> Oke.
Soalnya, eee, gini loh, eee, meskipun udah married, aku termasuk lama loh nggak ada ininya gitu, jadi udah married pun married rasa pa rasa pacarannya lama gitu, soalnya kosongnya lama gitu, jadi memang
Mmm. Ja jadi pas ada langsung berubah total dong hidupnya Kak. <chuckles>
Mhm, mhm, gitu, kan. Jadi gini, eee, temen-temen yang lain udah udah anaknya, tuh, udah masuk SD kali, ya. Ada yang udah ada yang kalau misalnya, eee, married-nya lebih awal mungkin ada yang udah masuk SMP mungkin, ya, kan? Aku baru m m baru. <chuckles>
Oke. Mhm. <laughs> Oke, jadi bener-bener orang udah ngelewatin, Kakak kayak baru mulai berarti ada di fase itu, ya, Kak, ya.
M bener bener bener banget bener banget. Dan itub ih, kayak menurut kamu itu sepele, enggak enggak, asli enggak. Soalnya, aku udah udah heeh, aku nggak akan bilang berapa lamanya, ya, aku nunggu, tapi gini loh maksudnya, eee, dalam intensitas penantian kami itu, kan, aku udah mulai berdamai sama diri aku sendiri, oh, ya, udah mungkin ini begini, kadang gitu, kan. Soalnya apa, kami udah kami, tuh, maksudnya saya dan nyonya, ya, kan, udah ke mana-mana, asli ke mana-mana, eh, sudah dari yang medis, maupun yang, ya, tahu, kan, Indonesia mhm, Indonesia gitu, mhm, gitu udah udah udah, deh, semuanya udah, deh. Memang memang apa, ya, emang namanya anak enggak bisa di apa, enggak bisa kita beli Indomaret, ya. Memang nggak dicari enggak ada, dicari enggak ada. Di saat kita udah, "ya udah deh," gitu. Mhm, mhm mhm. Nah di situ, momen perubahannya, tuh, karena apa, ya, bangsa bahasanya, tuh, memang karena
Oke. Mhm. Mhm. Oke, udah jalannyalah, ya, udah takdirnya. Mhm. Wah. Tradisional, mhm. <chuckles> Oke. Belum mhm, bener bener. Udah pasrah gitu, ya.
karena udah berdamai sama diri sendiri. Kan, kita udah mempersiapkan hati, kan, mempersiapkan hati untuk kehidupan yang, ya, memang kita, eee, jatuhnya, ah, nanti dibilang puitis lagi, "Kita memang ditakdirkan berdua berjalan di muka bumi ini," ah, kayak gitulah ibaratnya, Nah jalan sama nyonya, tuh, ya, udahlah, kita udah berdamai nih, eh ya alah, memang mhm mhm mhm. Nah, perubahan itu, tuh, kan, eee, berubah, tuh, beru nih, contoh sepele aja, contoh sepele contoh sepele, ini contoh yang kecil aja.
<chuckles> Eee. oke. Tiba-tiba ada, ya, Kak, ya. Mhm.